Oui, heu, oui absolument. Ouais ouais, b mmh, c'est c'est pratique et en même temps on voit pas le temps passer en fait. Il file, il file, mais nous, on s'en rend même pas compte. Vraiment fou.
Ouais. Et du coup, est-ce que, heu, il y a, heu, une ambiance, tu trouves, qui est particulièrement propice en fait, heu, à la détente ou à la lecture, heu, selon toi?
Selon moi, bah, ouais, un peu de musique, du calme et heu, de un peu de chaleur surtout. J'ai besoin de chaleur pour lire, heu, tranquillement. Quand il fait trop froid, j'arrive pas à me concentrer, c'est énervant.
Mmh mh. Ouais, est-ce que tu prends une petite couverture? <laughs> Petite couvert non? Ouais souvent
Heu, pas toujours non, non, non. Non, je trouve que c'est un peu dur de lire avec une couverture.
Ouais, ça dépend, si c'est une petite couverture, c'est vrai que sur le canapé ça peut être, heu, ambiance cocooning. Mais du coup, heu, si tu avais des des conseils en fait à d à donner à quelqu'un qui veut, heu, bah, se faire un petit coin lecture, heu, chez lui, ça serait quoi?
<laughs> Ah bah, je lui dirais, déjà, de décaler tous les autres meubles, de trouver vraiment le spot le plus confortable, bien séparé du reste, limite de s'isoler un peu de la lumière. Moi, heu, je déteste la lumière du jour, donc je suis toujours isolé de ça, heu, j'ai jamais de lumière dans ma tête et ça et je le vis assez bien, hein.
Ouais. Mmh mh. Ah c'est c'est c'est original, hein. Mmh mh. C'est vrai qu'il y a plus personnes, ça pourrait être l'inverse aussi, heu, la lumière du jour, ça peut être, heu, voilà, ça peut f mouais. <laughs>
Donc, heu, ouais, ça Oui pour d'autres, heu, ça pourrait être positif.
Ouais, beh, du coup ouais, très bien et est-ce que, toi, tu penses que, heu, les gens en fait, ils donnent assez de place, heu, à la lecture, heu, dans leur vie, heu? <clears throat> En général.